เออ ถ้าไปที่ที่ดีอะ <laughs> แบบว่าที่ที่มีการบริหารที่ดี อะ มัน มันจะง่ายอะ มันจะแบบเที่ยวสนุก อะไรอย่างเงี้ย อืม มี
ใช่ ใช่ ๆ มันทำให้ แล้วแบบว่าชีวิตแบบวันนั้นแบบรู้สึกว่า สโลว์ ทริปนั้นแบบ 7 วัน รู้สึกว่า สโลว์ไลฟ์มาก กินอาหารดี นอนดี เที่ยวดี ท้องฟ้าเปิดเป็นแบบ Blue sky
อะฮะ โอ้โฮ อืม เห็นภาพ <chuckles> อิจฉาเลยเนี่ย <laughs> อืม
เออ เห็นภาพไหม? <laughs> ไม่ เรารู้สึกว่า เป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าอะ มันแบบ เออ มัน มัน เออ มันดีไปหมด มันตอบโจทย์ไปหมด มันไม่ได้หนาวเกินไป มันหนาวแหละมันติดลบ
อือฮึ อะฮะ
แต่มันติดลบที่ มัน มันไม่ได้รู้สึกว่าหนาวขนาดนั้น มันติดลบแบบ Blue sky อะ ท้องฟ้าเปิด อากาศแจ่มใส อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยรู้สึกว่า เออ มันคุ้มค่ากับการที่เรา เรา เรา เออ จ่ายเงินไปเนาะ อย่างเงี้ยค่ะ
เออ ๆ แต่มัน มันไม่ได้หนาวขนาดนั้นน่ะ ครับ ๆ อา ใช่ ๆ แต่ว่าส่วนตัวผมอะ มันน่าจะเป็นช่วงที่ผมมาอยู่กับตัวเองแล้ว เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ น่าจะใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงเกินไป <chuckles> แต่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่า อยู่กับตัวเอง ก็แบบว่า ชอบที่จะซื้อพวกเครื่องมือช่าง เพราะว่ามันเอามาประหยัด
เออ อา อ๋อ มันหา หะ อา โอเค
ประหยัดเวลาทำนู่นทำนี่ อะไรอย่างเงี้ย คือตอนนี้ก็มีบ้านน้อง บ้า เอ๊ย คอนโดแมวจะสำเร็จแล้ว ใกล้จะเสร็จแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ก็เลย เออ ดีนะ คุ้ม
อา อา อันนั้นมันก็เป็น เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะ
อือฮึ ใช่ เพราะว่ามันซื้อมา แล้วมันก็แบบยวบยาบอะ แป๊บเดียวพังแล้วอะ อืม หายไปเลยอะ 1,000 กว่าหายไปเลยอะ ในพริบตาเดียว อืม แต่ว่าถ้าซื้อ
อา เออ ๆ เออ อ๋อ แล้วซื้อจากแบบออนไลน์ไง รูปก็สวยไง
อือฮึ ใช่ โอ้โฮ รูปดูแข็งแรงเชียว <laughs> ดูน่า เชียว
เออ ๆ พอมาถึง
อืม แมว สอง ตัววิ่งชนกันไปเลยอะ โอ้โฮ ถ้าแมวผมอ้วนอะ ผมก็ยังพอเข้าใจได้นะ นี่ โอ้โฮ แมวผอม แล้วแมวเด็กอีกตัวหนึ่งด้วย
เออ <laughs> เออ เออ ๆ ๆ เออ ๆ โอ๊ย เอ็นดูแมวเนาะ ก็เลยต้องมาแบบวางแผนแบบว่าใช้เงินว่า จะต้องเอามาสร้างบ้านแมวก่อน มาทำตัวนี้ก่อน แล้วค่อยถึงจะมาหาความสุขให้ตัวเองเนาะ
อือ อือฮึ ใช่

ใช่ ๆ คุณ คุณเป็นอย่างเราไหม? อย่างกุ อยู่ไปต่างประเทศอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าค่าโรงแรม พันสองพัน เราก็อยู่ได้แล้วอะ เพราะว่าส่วนใหญ่อะ เวลาส่วนใหญ่เราออกไปข้างนอกเนาะ
ครับ ใช่ ๆ อะฮะ แต่ว่าผมอะ จะมีปัญหาเรื่องห้องน้ำไง แต่ว่ามัน มัน มันก็ไม่ได้ ม ถ้ามันไม่มี heater อะ มันค่อนข้างที่จะ ทรมานใจ ไม่ สามารถจะ ใช้บริการได้เลย <chuckles> อือฮึ
อา อืม ๆ ๆ อ๋อ ใช่ ๆ เข้าใจได้ เพราะผู้หญิงเราก็เป็น เราก็เป็นเหมือนกัน เอ่อ แต่อยากจะแชร์ว่า ไอ้ อ่า การใช้เงินในการท่องเที่ยวของเรา ถ้าเรารู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดเนี่ย คือทริปที่เพิ่งผ่านมาเมื่อปีใหม่
อะฮะ อะฮะ ครับผม โอ้! ดีจังเลยอะ
เออ เรา เรา ตอนแรกเราไม่กล้าไปท่องเที่ยว ตอนหน้าหนาว เพราะเรากลัวว่าเราจะไม่ไหว
ครับผม อ๋อ
กลัวว่าเราจะ เออ
หน้าหนาวอะ ดีกว่า ถ้า ความรู้สึกผมนะ ถ้า ถ้าช่วงมีนา มันมีลมไง มันจะ โอ้โฮ! หนาวทวีคูณเลยอะ เออ
เหรอ ๆ เออ อา อา แต่เนี่ยเราไปตอนปีใหม่ ไปเคานต์ดาวน์พอดีเลย เราก็รู้สึกว่า แบบ เฮ้ย! ทำไมฉันกลัวอยู่ตั้งนานน่ะ ทำไมฉันไม่มาตั้งนานแล้วอะ ฉันมาแล้วแบบ เราไปปักกิ่งไง
อะฮะ โอ๊ย ดีจังเลยอะ อะฮะ อือฮึ อ๋อ ดีจังเลย
เออ ไปปักกิ่ง ไปกำแพงเมืองจีน ไปพิพิธภัณฑ์ต้องห้าม อย่างเงี้ย
โอ้โฮ! ผมอยากไปมากเลยอะ อันเนี้ยคือแบบว่า สถานที่ใฝ่ฝันผมเลยนะ
เฮ้ย! มัน มันดี มันดีมาก จะบอกว่ามันดีมาก ถึงแม้คนจะเยอะ แต่มันเป็นการเยอะที่แบบเขามีการจัดการที่ดีอะ
อืม อือฮึ อือฮึ

ใช่ ๆ ตอนแรกอะผมไม่มี ไม่มีความรู้เรื่องบริหารการเงิน คิดว่าเราเป็นเจ้าของร้าน กำไรได้มาฉันสามารถใช้ได้หมด
เออ ๆ อ้าว มันไม่ได้ เออ ๆ ๆ ๆ
ฉันไม่ได้คิดว่า ใช่ ผมไม่รู้ไงว่า ผมยังเด็กอยู่ด้วย อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วก็ ก็ใช้ ก็ใช้ ใช้หมด แต่พอน้องปิดเทอม น้อง ๆ เขาปิดเทอมอะ ไม่มีลูกค้า มีอะแต่ว่ามันไม่พอ รายจ่ายมันเท่าเดิม แต่ว่ารายรับมันไม่มีแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แล้ว แล้วเงินใช้หมดไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ย มัน มันจะประคองแค่ระยะเวลาหนึ่ง <chuckles> ใช่ แต่ว่า
อา อา ๆ ค่ะ อา เออ เราไม่ได้แบบ เราไม่ได้แบบไปหยอดไว้ในตะกร้าของเดือนถัด ๆ ไปเนาะ
ใช่ แต่ว่าตอนมาเปิดร้านเหล้าอะ ก็มีเงินเดือนตัวเองเลยจบ แต่ว่าทุกอย่างก็แบ่งเงินร้าน เงิน เงินซ่อมร้าน เงินจัดปาร์ตี้ เงินอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยง่าย แล้วก็ลองวิธีว่าเราไม่ต้องเข้าร้าน แล้วก็ให้น้องดูแลเอง เหมือนสอนเขา อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้น
เออ ๆ อา ใช่ ๆ เออ มันต้องเป็นอย่างงั้น เออ อ๋อ ดูคุณ เออ โอ๊ย! นี่คุณเป็นคนที่ฉลาด แล้วก็มีความสุขในการบริหารเงินอยู่นะ
ใช่ ใช่ แต่ว่าไม่ ไม่ค่อยชอบคนเท่าไร <chuckles> อืม
เออ <chuckles> เออ มันก็เลี่ยงไม่ได้ล่ะ มันก็เอา หาวิธีบ่ายเบี่ยงไป แต่ละครั้งไป
อะฮะ ใช่ มันก็ต้องเป็น เป็นในรูปแบบนั้น โอ้โฮ ขอบคุณมากเลยนะครับ
โอ๊ย! เออ ก็มีความสุข เออ มีความสุขในการหาเงินเนาะ มีความสุขในการบริหารเงินนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ
ครับผม ครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ ไว้พูดคุยกันใหม่นะครับ
ขอบคุณค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ